Tu vois, j'aimerais partager avec toi quelques soucis qui qui m'embêtent, heu, assez quotidiennement et heu, régulièrement du moins. Eh bien, c'est que, heu, je fais du badminton, à un certain haut niveau et heu, j'ai des blessures qui qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent et là notamment, c'est une pubalgie, hem, assez persistante depuis je dirais maintenant une bonne dizaine d'années. Alors pubalgie, c'est une, heu, tendinite au final au niveau de de l'aine, heu, ça arrive aux aux coureurs, aux footballeurs et moi bah, c'est c'est survenu avec le badminton et heu, là, cette année, heu, j'ai mis, heu, au final, hem, heu, une pause un petit peu, heu, pas forcément, heu, ma carrière, parce que je fais pas non plus du du ni niveau national, mais heu, voilà, je peux pas faire des tournois, comme je le voudrais et j'ai dit concrètement à mon équipe, heu, heu, comme j'étais capitaine d'une équipe, eh bah, je leur ai dit, heu: «Désolé, je ne fais pas cette année» et heu et là, je me retrouve des fois à ne pas aller aux entraînements parce que, comme dit, heu, elle revient à nouveau et c'est assez pénible.
Ouais. Ouais. Mmh mh. OK. Oh mince. Mmh. Ah! Ouais, ça doit être dur quand tu sais que tu fais un sport, que tu es bon en plus et aussi que tu dépends un petit peu d'une équipe, heu, ça doit être dur de te dire que, bah, tu peux pas donner le meilleur de toi-même et tu peux même pas donner 10 ou 20 % de tes capacités parce que bah, le risque de se blesser encore plus, heu, est trop tin est trop important. Donc ouais, je comprends vraiment que que tu aies pris cette décision parce que parce que c'est pas évident et mmh, les membres de ton équipe ils ont accueilli cette, heu, cette nouvelle comment?
Ouais. Ouais, écoute, heu, on est plutôt tous bienveillants dans l'équipe, dans le club aussi, heu, heu, c'est toujours, heu: «Bah, pas de souci, prends le temps qu'il faut pour te reposer, pour guérir». Après, bien sûr, bah, c'était un peu compliqué que que le capitaine, il parte, heu et du coup, j'ai donné mon mon rôle à quelqu'un d'autre qui n'avait pas forcément le temps de le faire. Mais donc heu, voilà, après on en a discuté, mais il a dit: «C'est si c'est pour le bien de l'équipe, heu, il y a pas de souci, je peux le faire». Après, heu, même moi maintenant à l'entraînement, heu, bah, comme tu l'as dit, hem, c'est c'est un risque aussi. Quand on continue, bah, ça peut, heu, s'aggraver et heu, bah, c'est ce que je fais un petit peu. C'est-à-dire que je ne fais pas du repos à 100 %, je vais quand même m'entraîner. Des fois, je m'entraîne sur la blessure et bon je suis conscient conscient que ce soit pas forcément non plus la meilleure des choses à faire.
Mmh. Bien sûr. Mouais. Ouais. Mmh et mmh, tu tu tu que arrives quand même à adapter un petit peu ta pratique? Parce que c'est pas évident, quand on a mal quelque part, heu, surtout quand on a un grand sportif con comme toi, heu, je comprends que limiter ses mouvements et et essayer de sous jouer tout le temps, hem, c'est peut-être finalement plus frustrant que que ce que ça peut t'aider non?
Ouais, bah, c'est ça au final. C'est c'est un peu de frustration et mmh et ouais je me rends compte que, heu, je me force à jouer et ben, mmh, je sous joue comme tu dis. C'est-à-dire que je vais être, heu, moins performant et et parfois, bah, je suis obligé de d'écourter les séances. C'est-à-dire qu'habituellement je fais 3 ou 4 heures, heu, par soir et là je me retrouve à faire, heu, 1 heure et demie, heu et puis je rentre déjà parce que, bah, justement ça me bloque, heu, je me retrouve à boiter et bon, bah là, c'est fini, c'est fin de soirée.
Mmh. Mouais, c'est pas évident quand vraiment tu tu passes de de 3-4 heures à 1 heure et 1/2, heu heu, c'est c'est vraiment le l le gap est est vraiment est vraiment important et et quand tu rentres, heu, au au bout de cette heure et 1/2 et que du coup tu as mal, heu, tu te sens comment? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, par exemple, quand tu es dans ta voiture?
Ouais. Bo ah, c'est maintenant c'est ça va, je veux dire, heu, je je déprime pas non plus, heu heu, avant, c'était bien plus chiant parce que, bah, c'est aussi, hem, comme je l'ai dit, c'est plutôt convivial cette heu, heu, ce club du moins. L'ambiance est super et du coup, heu, bah, ça, mmh, de me dire que je dois me séparer aussi de mes amis, heu, rentrer plus tôt, heu, ouais, au début, c'était dur parce que je me retrouvais, heu, chez moi, heu, alors que j'au j'aurais pu être sur le terrain avec eux. Mais, non, maintenant, je me dis que ça fait partie de la routine et c'est moi qui l'ai voulu de de continuer à m'entraîner donc, hem, c'est un petit peu, heu, un mal pour un bien, heu, je sais pas vraiment si je peux dire ça parce que, heu, je sais que c'est pas forcément recommandé d'être entièrement au repos, mais c'est pas non plus recommandé de de pratiquer, heu, sur la blessure. Donc c'est assez, heu, assez complexe.
Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, je comprends que tu aies un petit peu du mal à te positionner, heu, pour savoir comment bien faire. Pour pas non plus, heu, que tu empires la blessure, heu, en restant soit au repos soit en trop faisant, mais pour pas non plus gêner ta guérison. C'est vraiment pas un c'est vraiment pas évident comme, heu, comme moment et et savoir, heu, jauger un petit peu, heu, ce qui est le mieux pour toi et dans ton et dans ton physique, heu et dans ton corps. Donc, heu heu, vraiment ne t'inquiète pas, c'est normal de ressentir tout ça, heu, c'est normal d'être un petit peu perdu, parce que, bah, les blessures, heu, ça fait partie de la vie mais, heureusement, c'est pas le quotidien. Donc, heu, c'est c'est c'est vraiment normal, hein, de se sentir un petit peu, heu, hem, comme ça, pas pas pas bien dans b pas bien dans ses baskets parce que, beh, certes on a mal mais qu'en plus, heu heu, tu sais peut-être plus vraiment où est ta place, non? Est est est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi?
Mmh mh. Oui. Ouais, c'est ça effectivement, heu bah, ouais, déjà ça me rassure effectivement que ce soit normal, heu et oui, je me je me rends compte, hein, que je suis plus forcément, heu, présent avec tous les autres, heu, lors de certaines activités, lors de certains événements, heu, les tournois, c'était quand même quelque chose de, mmh, bah, de génial parce que alors certes, ça prenait du temps. C'était, heu, sur tout un weekend, hein. C'était le vendredi soir, parfois, on partait jusqu'à, heu, jusqu'à revenir le dimanche après-midi et on partageait d'énormes moments, heu, heu, dans notre logement Airbnb, heu donc, heu, franchement, ça, c'était top. Donc, heu, des fois, oui, je me retrouve, heu, alors parfois je les accompagne, mais parfois aussi, les 3/4 du temps, bah je reste tout simplement chez moi et heu, ça, c'est effectivement un peu plus dur de me dire que, heu, bah, ouais, je devrais être avec eux à ce moment-là donc, heu, c'est un petit peu un travail mental à faire, heu, pour me dire que voilà, c'est c'est pour mon bien que c'est que je ne vais pas jouer à ce moment-là.
Bien sûr. Mmh. Oui. Mmh. Mais oui! Mmh, sûr. Ouais, c'est pas facile parce qu'en plus, hem, tu dois ressentir un petit peu d'isolement. Au au au-delà de la pratique sportive, heu, beh, qui donne aussi du peps et et qui fait du bien au corps, hem, c'est vrai que ça ça fait aussi du bien à la tête, heu, et et là d'être un petit peu isolé, de pas pouvoir prendre part, heu, à l'esprit d'équipe, c'est c'est difficile et c'est normal que ça te mine, parce que, beh, tu passes, heu heu, d'un rythme un petit peu effréné, heu, à à un repos forcé pour ta santé, hem, donc c'est normal de te sentir un petit peu comme ça. Hem, tu as déjà essayé de partir peut-être avec eux, pour être là, heu, en soutien, heu, hem, peut-être faire un petit peu de massages, ce genre de choses, pour quand même trouver une place, même si même si tu peux pas jouer?
Mais Ouais, bah, si effectivement, heu, ça m'est arrivé de de partir, heu, comme coach, hein, heu, comme, heu, il y a en général on a toujours un coach, heu, quand quelqu'un joue, heu, que ce soit en simple ou en double. Donc heu, oui, je me mets dans dans le coin du du terrain et mmh et je leur donne des conseils quand c'est la pause et ça, ça me fait aussi plaisir et bon, après, c'était un peu une torture aussi de et clairement, je le remarquais que j'avais beau être là pour les coacher, mais bon, j'ai j'aimerais aussi être à leur place en train de jouer. Donc heu, j'évitais aussi parfois ces, mmh, ces situations. Après, heu, voilà, c'est ça c'est c'est un détail, hem, qui a peut être une importance, mais effectivement, heu, de pas être présent avec eux, heu, voilà, maintenant, j'ai réussi un petit peu à passer outre, heu, c'est plus maintenant, on va dire le, hem, le fait de ne pas pouvoir pratiquer comme je le voudrais, tout simplement.
Oui. Mmh. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, là tu as un tu as tu as réussi un petit peu à accepter, c'est c'est bien ça! Heu, c'est super d'avoir réussi à accepter tout cet aspect un petit peu psychologique, heu, parce que c'est pas évident, hem, de vraiment tout remettre en question, de de plus faire partie de du groupe. Même si tu en fais encore partie bien sûr, hem, mais tu peux plus en faire partie, heu, tout du moins temporairement, hem, n'aie pas non plus d'inquiétude là-dessus puisqu'une blessure, ça n'est que temporaire, heu, c'est vrai que c'est jamais agréable, heu, sur le moment. Mais mais tu vas tu vas aller mieux rapidement et tu pourras bien sûr reprendre ta place, heu et-et repartir, heu, sur une nouvelle base et qui sait peut-être même plus fort, hem, d'avoir laissé un petit peu ton corps, heu, se reposer, d'autres parties, heu, du corps plutôt que la blessure. Peut-être que tu seras, heu, encore plus fort et encore plus déterminé aussi. Tu peux tu peux peut-être avoir a acquis du coup, hem, heu, u u une compétence psychologique supplémentaire qui va te permettre de te dépasser encore et et ça, ça serait génial!
Oui. Mmh. Mmh mh. Bah, c'est ça, effectivement, bah, tu tu me rebooste un petit peu et et et bien mieux parce qu'effectivement, heu, bah, c'est un travail sur soi au final de de d'accepter la blessure et de bah, de se dire qu'il faut être patient, heu, c'est un travail, heu, à part entière et ce que je fais aussi, bah, c'est c'est un petit peu de de renfo musculaire sur le haut du corps comme, bah, là, je suis un peu, heu, ça m'handicape pour, heu, pour le bas, forcément, heu heu, tout ce qui est course à pied, heu, tous tous les sports, heu, tennis aussi, que je fais un petit peu. Mais voilà, c'est surtout le badminton que je ne peux pas pratiquer mais je fais un peu de renfo, heu, aux épaules, les bras et heu, et après, j'ai aussi un petit peu consulté des kinés, heu, pour justement, heu, qu'ils puissent m'aider, heu, ouais, j'ai vu un petit, heu, ouais, petit effet positif quand même. C'est surtout, j'ai l'impression des exercices que je dois faire à la maison, heu, de manière régulière alors, ça, c'est aussi encore une autre histoire de de rester régulier dans les dans l'exercice et dans les exercices qui sont donnés, hem, non, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'une aide aussi extérieure, heu, c'est c'est pas mal, heu, surtout quand on sait pas trop comment gérer le la blessure, heu, comme dit sur internet: «Tu es un peu perdu» et et ça m'a un petit peu aiguillé quand même. Maintenant, bon, moi, c'est c'est un peu «prendre le mal en patience», comme on dit.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Bah, c'est top! Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Mmh. C'est sûr. Ouais. Non, mais c'est courageux déjà d'avoir, heu d'avoir accepté de de de de voir quelqu'un et et et de remettre un petit peu ton ton sort à quelqu'un d'autre, heu. C'est pas tout le monde qui arrive un petit peu à à dépasser cette appréhension là et surtout, bah, d'accepter complètement sa blessure parce que, beh, parler à quelqu'un, c'est aussi, heu, faire partie ça fait partie du processus d'acceptation donc, bravo d'avoir réussi à à vraiment surmonter cette étape, heu. Et et encore 1 fois, ça montre clairement que tu es tu es vers le chemin de de la reprise, heu de la reprise totale, heu, en en en attendant, heu, continue tes efforts. Heu, continue vraiment à à voir ce qui te fait plaisir, les exercices du haut du corps, c'est vraiment super d'avoir trouvé ça comme alternative pour pouvoir, bah, continuer à te sentir un petit peu en forme donc heu, donc ouais, crois en toi parce que vraiment, heu, ça va aller mieux très rapidement.
Ouais. Mmh mh. Ouais, bah, écoute, je te remercie de de me rebooster, heu, la confiance aussi également, c'est très important la confiance en soi. Hem, après, je sais pas si tu as des petits conseils, ou petites astuces pour que je reprenne éventuellement, heu, bah, le sport. J'avais pensé à reprendre, justement, heu, un peu plus poussé, hem, parce que j'aimerais s ouais, passer un peu plus de temps aussi au terrain avec mes avec mes potes et et peut-être pas forcément faire du badminton. Je sais pas si, peut-être, faire des autres exercices, heu des exercices à thème, ou alors des exercices de d'entraînement, heu hem
Mmh. Ouais. T tu pourrais mêler un petit peu, heu, ta blessure, heu, avec, heu, l'occasion de développer certaines capacités techniques supplémentaires en te justement, heu mettant ce handicap, mais toujours en restant dans la c dans le dans le cas du badminton. Par exemple, tu pourrais faire des exercices au sol, heu, sur une seule moitié de terrain, heu, ton copain, heu, en face t'envoie des volants, heu, et toi, tu dois, heu, en en en en gainage, heu, arriver à r à renvoyer les volants, heu, de de façon un petit peu alternée, gauche, droite, pour te permettre, beh, de continuer à toucher la raquette et de prendre plaisir à ce sport là, en s'adaptant, bien sûr, à ta blessure.
Oui. OK. Oui, c'est vrai, là tu tu tu m'apprends quelque chose, c'est vrai que j'ai ouais, j'avais toujours tendance à à pour moi bah, pour moi, le badminton c'est toujours, heu, c'est vrai que c'est très cardio, très intense et pour moi, c'est toujours bouger sur le terrain. Et c'est vrai que, tout simplement, se poser, heu, bah, en en position de gainage, ça peut être drôle, effectivement. Et sinon, ouais, même pourquoi pas travailler la technique, heu, tout simplement les services, même si, heu, bon, je les je les maîtrise plutôt bien, mais on n'est pas parfait. Donc, ouais, tout simplement travailler des des gestes techniques, comme tu le dis. Heu, des services ou heu, tout simplement me me placer, essayer de viser des zones ou heu ou de dégager correctement une bonne longueur. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas forcément que le le mouvement et et là tu tu me tu m'ouvres un petit peu les yeux là-dessus. Ce je te remercie, ouais.
Mmh. Exactement. Tu vois, c'est hyper encourageant, tu es tu es plein de bonnes idées, heu, je suis sûre que tu vas te régaler et que ça va aller mieux très rapidement. En tout cas, crois en toi parce que vraiment, heu, c'est un mauvais moment à passer mais mais le le plus dur est derrière donc heu, tu ne vas ça ne va aller qu'en s'améliorant. Tu vas voir, tu vas reprendre les entraînements bientôt, ça va être super.
Du coup, je te remercie et merci beaucoup de m'avoir écouté, ça me fait plaisir et puis, heu, bah de m'avoir redonné confiance en moi-même aussi et heu, bah, j'essaierai d'appliquer cette, heu, technique du gainage, heu, ça sera drôle aussi, mais j'en apprendrai davantage, heu, sur moi-même aussi, donc merci beaucoup.